हुँ, ये अ, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है मैं कहूँगा क्योंकि अ, बात बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं ना उन लोगों ने अपने लिए एक जाल ज़रूर बिछा ली है। अ, अब अब ये जाल की क्यों बिछी है, ये भी समझना पड़ेगा। ये अ, देखिए जि जिस तरह से अ, अभी ए क कब होने लगता है, हम लोग जब मार्केट में ना एक चैन है जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड वर्सिज सप्लाई। ए किसी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा माँग है तभी जाके आप उस चीज़ को सप्लाई करते हैं मार्केट में। ठीक उसी तरह से क्या हुआ ना जब से मान लीजिए अ, लोगों का जुड़ाव स्मार्ट फ़ोन से इतना ज़्यादा बढ़ गया, उस फ़ोन की सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क कब कब हुआ? ये कोरोना काल के बाद से बहुत रफ़्तार उसने पकड़ ली है। अब क्या हुआ अब क्या होता है लोग ने जब लोगों ने जब वो सोशल मीडिया कह लीजिए किसी भी अ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखिए एक-दूसरे को जब देखते हैं, तुलना करने की कोशिश करते हैं ना तो उनको भी वो चीज़ चाहिए होता है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी वो करना है। तो मार्केट में अफ़सर भी वो आ रहे हैं, उस तरीके के, ठीक है। तो उसको भरपाई करने के लिए ना लोग दौड़ रहे हैं, तो वो वही डिमांड-सप्लाई का गेम है अभी मार्केट में जिस तरह से चल रहा है। लेकिन अ अ, बात ये है कि लोगों ने खुद ही वो अ, मतलब डिमांड तै मतलब तैयार की और उसी को खुद ही फुलफिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ दौड़ रहे हैं कहाँ दौड़ रहे हैं? चीज़ों को अलग तरीके से भी किया जा सकता है लेकिन होता नहीं है।
हाँ। सही बात है। ठीक बात। हाँ, सही बात है। सच बात है। क्या बात है! जी। हाँ, सच बात है। जी। तो ये अंधी दौड़ है जी बिल्कुल, अंधी दौड़ है एक तरह से जिसमें ट्रैप में आपको लगता है कि बच्चे भी फँसते जा रहे हैं कि हमें इतने फॉलोअर्स चाहिए, इस तरह से बनना है और जो रियल दोस्ती होती थी कि दोस्तों के साथ में बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, नए लम्हे संजो रहे हैं, ये क्या दोस्ती के मायने अब बदल गए हैं कि जब काम नहीं है तो लोग दोस्ती कह रहे हैं, अरे! तू देखना हम तेरे साथ खड़े हुए मिलेंगे और जब भी जीवन में ऐसा कोई वक़्त गुज़रा है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। तो ये किस तरह का माहौल होता जा रहा है? क्या लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ हुँ, हुँ, हुँ। जी।